มีครับ เพราะว่าเป็นคนทานรสจัดพอตัวเลย ใช่ ก็เลยจะปรุงเยอะหน่อย
โอ้โฮ รสจัด ค่ะ อืม แล้วเบะ ทานแล้วมีแสบ อาการแบบแสบท้องหรือปวดท้องไหมคะ? เพราะว่าเห็นชอบทานรสจัดขนาดนี้
อืม อ้อ ก็มีบ้างครับ ถ้าเกิดเราทานรสจัดในช่วงแบบที่เราท้องว่าง ก็จะมีการแสบท้องบ้าง เพราะฉะนั้น เราก็ต้องกินอย่างอื่นเข้าไปด้วยที่แบบไม่ใช่รสจัด อาจจะมีตัดบ้าง เช่น แบบของที่ไม่มีรสเผ็ด อะไรอย่างเงี้ยครับ จะช่วยได้ แล้วก็ดื่มน้ำตามเยอะ ๆ ครับ
ค่ะ อืม ดื่มน้ำ แล้วก็ทานนมนี่ช่วยไหมคะ? เพราะว่าเหมือนบ้านเคยได้ยินมาเหมือนกันว่า จะช่วยลดความเผ็ด อา
อืม อา ช่วยครับ ใช่ จะช่วยลดความเผ็ด เพราะว่าในนมจะมีพวกไขมัน อย่างเงี้ยครับ เพราะไขมันกับสารในพริกจะ อ่า ทำให้พวกสารให้ความเผ็ด อย่างเงี้ยครับ ลด ลง
ค่ะ ค่ะ
อา แล้วคิดว่า แล้วคุณบ้านนี่ทำอาหารทานเองหรือเปล่าครับ?
คือส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ทำเลยค่ะ จะแบบส่วน จะเป็นซื้อแกง ข้าวแกง ข้าวอะไรอย่างเงี้ยมา เพราะว่าจะไม่ค่อยมีเวลา เลิกงานก็เป็นตอนเย็นแล้วเนาะ เหลาะ ใช่ แล้วก็จะไม่ค่อยได้ทำ เพราะว่ารู้สึกเหนื่อยกับตรงนั้น ก็เลยแบบซื้อกิน แต่ว่าบ้านน่ะค่ะ จากที่ซื้อกินก็รู้สึกว่า สมัยเนี้ยเขามีการเหมือนลดต้นทุนในการทำอาหารน่ะ อย่างเป็นแบบวัตถุดิบที่ถูกลง อาจจะไม่ใช่วัตถุดิบของจริงอะค่ะ อย่างเช่น ปูอัด อย่างเงี้ยค่ะ กะ ใส่ในยำมาม่า เหมือน ท แทนการเป็นใส่พวกทะเล หมึก
อืม ครับ ครับ ครับ อืม อา ๆ อะ ครับ
ปลาหมึกปลอมอะค่ะ หมึกกรุบ อะไรอย่างเงี้ย เขาก็เอามาใส่แทน ลดต้นทุน แต่ว่าเขาก็คิดราคาเต็มเท่าเดิมเลยค่ะ
ใช่ครับ เพราะว่าเมื่อก่อนผมก็มีความคิดที่ว่า ผมไม่ชอบของที่แบบ อ่า ปลอมขึ้นมา เช่นแบบ ลูกชิ้น เช่น ปูอัด อะไรอย่างงี้ ก็จะมีความคิดว่า เฮ้ย ทำไมเราต้องไปกินพวกนั้นด้วยนะ ในเมื่อของที่มันสด ๆ มันก็มีให้เรากิน ใช่ ๆ ก็เลยคิดว่า หรือถ้า ถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ก็กินบ้างนะครับ เพราะว่ารู้สึกว่า อ่า ตามโรงงานเขาก็ทำดีขึ้นมา แล้วก็มีรสชาติที่อร่อยขึ้นมากวัด มากกว่าแต่ก่อนด้วย อย่างเงี้ยครับ
อือฮึ มันมีประโยชน์กว่าด้วย ใช่ไหมคะ?